Certo, allora, d de diciamo che, quando ci sono entrata, ehm, mi sembrava, o cioè, quando me l'hanno fatta vedere, era vuota
Okay, eh, certo. <chuckles>
era completamente vuota, non c'era neanche 1 mobile, né la cucina, quindi era proprio s sì, sì, era proprio vuot <giggles> esatto, ed era tutta bianca, per cui mi ricordo questo questo effetto di purezza <snorts>
Wow! Era proprio vuota, okay, un contenitore. <chuckles> Oka Mh. Certo, sì, sì, sì, sì, però, ehm, ti ha dato in quel momento anche un senso di angoscia, per dire: "Okay, adesso devo cominciare a riempirla in qualche modo, renderla mia", o ti ha dato un senso di libertà in modo cioè, proprio la personalizzazione completa, no, che potevi dagli?
<sighs> Allora, ehm, quel giorno poi ero con mia mamma ed era una giornata di sole, per cui, in realtà, non mi è arrivata subito la botta dell'angoscia del: "Come, ehm, cavolo faccio?", è arrivata solo la cosa del: "Che bello, quanta luce, che belle finestre alte, che spazio bianco" esatto, subito dopo
Okay. Esatto. <giggles> Esatto. Il potenziale, ecco.
ovviamente è arrivata la parte del: "Oddio, ma, mhmm" <chuckles> "Come faccio che non c'è neanche un punto fissato su cui basarsi?"
Eh, certo. <giggles> Ecco, neanche per un quadro, esatto. Ma cioè cioè, neanche un chiodo.
E no, infatti e un po' di disperazione devo dire, per fortuna mia mamma poi è un po' portata per per la cosa lì
<giggles> Ah! Controtendenza, esatto, è una donna di casa, <giggles> per i lavoretti, dici. Mh. Bene.
ed è molto brava, sì, a trovare soluzioni. Io invece mi spavento e <sucks teeth> e vado in confusione, ecco.
Okay, quindi ti riporta anche <giggles> al presente, u per così dire.
Assolutamente. Poi per una questione di risparmio diciamo, ehm, perché non volevo spendere visto che non c'erano soldi, <chuckles> non volevo spendere chissà quanto, quindi andarmi a fare la cucina su misura alla Scavolini
Erto, esatto. <giggles> Esatto, esattamente, non ero comunque eh, dovevi viverci da sola, quindi anche funzionale, no, a a uno stile di vita da single, non era una ecco, una casa familiare, proprio nel senso stretto.

Vabbè però ecco, ehM, mica male, cioè è una cosa carinissima anzi, proprio che un tuo vicino di casa proponga, no, di di piantare mhmm, probabilmente anche quello che rende un posto accogliente, no, un posto dove alle persone che anche i tuoi vicini di casa rendono quel posto accogliente, non ti creino po' quella pesantezza dopo lavoro di tornare a casa e di incontrarli, no, che viene voglia di scappare quasi a volte, anzi sembrano davvero molto, no, accoglienti anche nel condividere quello che fanno, è molto carino questo. Però tornando a te, la mattina ad esempio, no, ehm, oppure quando rientri da una giornata molto stressante, tu cosa fai anche per, ehm, metterti in connessione, no, con la tua casa e di conseguenza viverla al meglio?
Sì. Allora, ehm, io lavoro di sera per cui hai detto bene, tornare stressata e stan ma perché a prescindere dall'orario è sempre molto stressante lavorare, per cui
Ah, okay. Ecco. <chuckles> <chuckles> Sì. Certo.
per tutti. Ehm, ma io di solito cioè proprio faccio: "Ah!" Quando quando rientro casa e a entro, me uhm, lancio proprio il cappotto sul sul divano
<chuckles> Ecco. O Esatto. Proprio l' outfit da casa, come deve essere per stare bene in casa. <chuckles>
Eh, dev'essere assolutamente morbido, <chuckles> assolutamente comodo. Ehm, sì, c'ho anche ste pantofole un po' strane, pelose co la con la faccia da coniglio. <chuckles>
Esatto. <laughs> Bellissime. Cioè okay, <chuckles> carinissimi. Okay.
Sì, sì. Mi accolgono appena e a e appena entro casa.
Eh, infatti, no, ma eh, alla fine la casa, mhmm, sicuramente poi tra l'altro, come d descrivi la tua che è molto personale, anche perché hai avuto 100% libertà di poterla personalizzare come desideravi, no, però, mhmm, suppongo comunque che alla fine, mhmm, anche in modo generale, no, uhm, la casa sia fatta di tutti quei piccoli gesti, un animale domestico o comunque in linea generale, come dicevi tu, proprio l'indossare il pigiama, magari fare delle serate da soli, no, proprio per coccolarsi davanti a uno schermo con un libro, che ne pensi?

Allora, di solito faccio delle cene
Okay.
e poi mi piace cucinare molto cose diverse e sperimentare, per cui nonostante lo spazio non sia molto, però è mol però allo stesso tempo è, ehm, colorato, si presta, esatto. Quindi magari metto un po' di musica, ehm apro una bottiglia di vino per tutti ehm e poi c'è chi si siede sul divano, c'è chi si siede al tavolo, cioè comunque c'è sempre esatto, è che è sempre quello. <chuckles>
Ah! Non è Si presta, ecco, sì, sì, inf Bellissimo. Ecco. Il famoso divano, ecco. <chuckles> sì, sì, sì. Però ecco, tu parli poi a questo punto di quando sei con gli amici e sei a quanto pare anche un'ottima padrona di casa, no, riesci a mettere tutti a proprio agio, però quando sei da sola come fai a mettere te a proprio agio, no?
Beh allora eh diciamo che non vivo molto la camera da letto e mi piace molto stare, ehm, in sala perché è proprio diciamo una specie di horror vacui di tutte le cose che ho, perché poi sono una grande accumulatrice seriale come ti dicevo, per cui mi piacciono molto gli oggetti, i quadri, le foto.
Mh-mh. Esatto. Okay. <chuckles> Beh ti piacciono gli oggetti esatto, definirei così la tua passione, no. <chuckles>
Assolutamente, ma mi capita anche di attaccare, non lo so, adesivi alla porta, insomma è un po' c è un po' centro sociale questa casa. <chuckles>
<chuckles> Okay. Ma è me meraviglioso, no, no, <chuckles> anzi.
Poi ho tante piantine, ho tanti fiori secchi, ehm, ho tante cosine strane.
Ah okay, ti occupi hai mhmm poi hai anche uno spazio esterno uhm su cui proprio mettere, no, comunque un orto, un piccolissimo orto, comunque delle piantine per co poterle anche coltivare?